Boah, fünfmal fünfmal die Woche. Und wie lang warst du da?
Ja, ja, ja. Oder vielleicht äh, also, zu zu Extremzeiten, ähm, war es fünf bis sechsmal und auch dann manchmal bis zu 2 Stunden.
Wahnsinn. Is also, allein der Zeitfaktor, wenn man sich das überlegt.
Ja. Ja, ja. Aber g gut, als Schüler hatte man die Zeit, ne? Sage ich mal so, wenig Verpflichtung.
Okay, okay, okay. Also, und dann bist du also da rein und hast da 'n strikten Trainingsplan gehabt oder wie war das?
Genau, ja, man hatte so 'n, äh 'n Trainingsplan, am Anfang noch durch durch Hilfe aus'm Fitnessstudio von den von den Personal Trainern, die es da gab. Und irgendwann war man halt hatte man die genug Erfahrung, sich so reingefuchst. Und das man hat macht das das alles aus Leidenschaft gemacht, so. Aber jetzt jetzt kommt eben der Punkt, wo es das Pflichtgefühl reinkam oder die Pflicht eben, ähm, dass dass dann man 'ne Diät durchziehen wollte.
Mhm, mhm. Mhm. Ah okay, ja. Okay, wie hast du das angefangen?
Und das war Äh, ja, das war dann, ähm, sage ich mal, Kalorienbedarf ermitteln, auf auf dem mein Körper eben läuft, ähm.
Und dann nur noch Magerquark?
Oh. Äh. <chuckles> War tatsächlich dabei, ja. <giggles> Nich nicht nur noch, aber, ähm, genau, war war mit dabei, stand mit auf'm Diätplan.
Ja, okay, der Klassiker. <laughs> Okay und Harzer Käse vielleicht noch, wenn's gut ging.
Äh, für mich nicht, ich mag keinen Käse, deshalb, ähm aber ist genau, hat viel Protein, ist eigentlich von den Nährwerten Superding, aber, ähm, da habe ich dann schon die die Grenze gezogen. Ich esse dann wirklich auch nur da die Sachen, die ich die ich auch wirklich mag so.
Okay, ah, okay, der hat aber viel Proteine. Genau. Okay. Okay, also, so viel so viel Leidenschaft muss sein sozusagen?
I genau, 'n bisschen musste das schon sein. Ähm, aber dieses Pf Pflichtgefühl war eben: „Okay, ich ich ziehe jetzt diese Diät durch. Ich halt mich daran, ähm, nicht mehr Kalorien zu essen, als mein Plan es vorsieht.“ Damit ich eben Körperfettanteil verliere und man eben in diese gewünschte Form einmal kommt, ähm, wo man eben einen einen gut durchtrainierten, definierten Körper hat so.
Mhm. Mhm. Mhm.
Genau. Und